C'est encore, heu, à la mode? Je suis pas du tout une connaisseuse, hein. Mais est-ce que maintenant la dance music pour c'est toujours encore à la mode? Comment tu appelles ça? DC, DEC EDM EDM, Electronic dance music.
Mmh mh. Heu, EDM Electronic heu, yes. Heu, Electronic dance music et, heu, alors, je dirais que
Il y a toujours encore, heu, cette musique? Elle est toujours encore, heu, je veux dire, il y a toujours encore des groupes?
Heu heu, alors récemment oui. Heu alors ça m'intéresse beaucoup moins parce que, heu, il y a moins d'originalité. Heu, je suis je suis plutôt, heu, p en en vérité, pour être franc, bah, j'écoute surtout, heu, des musiques des années 90-2000. Quand ça a été vraiment, heu, l'âge d'or pionnier du genre, l'Eurodance, et cetera. Ouais.
Ouais. Oui. Donc, tu es resté, heu, tu es resté, heu oui, parce qu'une fois que ça sort de comment dire? Entre guillemets, la mode. Heu oui, la mode. Eh bien, il y a moins de tu entends moins de titres, forcément. Mais j'ai l'impression, pourtant je sais pas si c'est moi, mais ces derniers temps, j'ai souvent entendu à la radio, donc, de la musique des années 90 reprise et des musiques de dance, notamment, hein. Mais reprises et mis au goût du jour, hem, des années maintenant 2020. C'est pas vrai? C'est f c'est vrai, non? J'ai déjà entendu ça. Ça ça revient, hein?
Mmh mh. Ouais! Ah si, si, c'est très souvent! C'est mmh mh. Ah oui, ça revient, ça revient. Heu, bah, heu, disons que ça me dérange pas quand c'est, heu, fait, heu, quelquefois, disons. Mais je trouve qu'il y a une sorte, hem je fais un peu une overdose, hein. Heu, c'est très souvent, on essaie de recycler, il y a peu d'originalité. Heu
Pourquoi? Pour reprendre des trucs qui ont é qui étaient tellement bien et les refaire? C'est ça que tu veux dire?
Mmh. C'est, en plus, ouais le refaire en moins bien. Si ça a été en en heu, dans une meilleure, heu heu, dans une meilleure œuvre, heu, en faisant un meilleur single. Ah, pourquoi pas? Heu, surtout p heu, dans l'EDM, heu, spécifique aux années 90, très souvent, on reprenait une musique des années 70 très disco, on samplait. Heu, alors, sampler, ça veut dire qu'on prend un échantillon de la musique de quelques secondes et on essaie de la modifier et ça crée quelque chose de vraiment de nouveau. Évidemment qu heu, l'artiste, heu, s'aide de la musique, heu, mais c'était pas du tout un plagiat parce que, heu, il crée quelque chose de nouveau avec. Et ça, c'est vraiment pas mal, contrairement à maintenant ouais.
Dommage. Oui, oui. Oui. Oui, quelque chose de nouveau avec c'est pas mal aussi, heu, parce que ça aide aux générations maintenant de découvrir des chansons d'avant.